Mh-mh, <tsk> okay, oka vabbè, dimmi pure l la trama.
Sì, perché praticamente, no, ehm, questi bambini, uhm, volevano andare a "riprendere," tra virgolette, l'amichetto a appunto, a questi campi, perché loro effettivamente non sapevano cos'erano, no. Erano piccoli sai. E giocavano addirittura capito a fa' la guerra co con le le fionde, no, que che tirano i sassolini, quindi figurati. <chuckles>
Mh-mh. Mh-mh. Ah-ah. Certo. <chuckles> <chuckles> Chiaro, chiaro. <chuckles>
Ehm, e mi ha colpito perché appunto, uhm, uno di loro non è cioè, poi vabbè, c'è tutta la storia, tutte le dinamiche. Poi praticamente riescono ad arrivare tipo a questo treno e praticamente uno di loro riesce a salire sul treno, convinto che poi l'avrebbero cioè, avrebbe riportato l'amichetto. Ehm, vabbè poi alla fine fanno vedere quei 2 bambini che sono rimasti adulti, sposati, quindi dei nonni e l'altro bambino che non è mai tornato.
Mh-mh. Ah-ah. Ah-ah. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Mh-mh. Ah-ah. Ah, poverino.
Eh, un po' pe ci rimani malissimo, perché veramente io come ho visto il finale mi mi guarda lo stomaco proprio come si si è proprio attorcigliato
Cer Eh, ci credo. Sì, sì, sì, no, ci credo, ci credo. No, anch'io sono molto sensibile. Se il finale è un po' così, amaro, mi mhmm, quasi mi rovina l'umore, t ti dico la verità.
Mh-mh. Esatto, però sono quelli più belli, no, perché non te lo aspetti appunto, non
Mh Ehm Sì, eh perché ti spiazzano. Ti spiazzano e rimani non sai nemmeno cosa dire. Vero, è vero.
Esatto. È vero, rimani là così. Tipo: "Okay, adesso devo guardare qualcos'altro di bello".
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, è vero. È vero. Comunque ora che ci ho n pensato, quelli che, uhm, magari hanno più questo effetto sorpresa sono magari quel genere, un po' come l'Orient Express, un po' m mystery, un po' sai detective. Mhmm sì, sì, dove ci sono comunque cose un po' mhmm, così, misteriose, criminali, quando c'è mhmm, investigazione. Mhmm, è vero, è vero. Lì lì sei più portato anche ad avere l'effetto sorpresa se ci pensi, sì. Ehm sì, sì. Ehm, e non so ah ecco un film, non so, ti viene in mente uno che ti ha fatto cambiare idea su qualcosa, non so magari su ti ha fatto riflettere sul non so, su sui valori, sulla vita, grazie al finale? Mhmm, ti viene in mente qualche cosa che ti ha mosso qual qualcosa?
Per forza. Sì. Esatto. Sì, è vero. Sì. Sì.

Ehm, forse no, però dimmi pure. Sì, sì, tanto non ho paura di
Oka no, perché non sono una tipa da spoiler, no, quindi ho chiesto prima. Ho detto: "Vuoi vedere che faccio qualche danno? Non lo so".
<laughs> Okay. <laughs> No, dillo pure, tranquilla. <chuckles>
<chuckles> Okay, perfetto. No, perché veramente è un ma perché tu ti aspetti no, solo un assassino così, cioè molto a caso, no, quello che perché quello ti s ti lo lo tieni magari in antipatia, no, e quindi e invece no, era proprio tutto il treno che si era messo d'accordo, tutti i personaggi che stavano là, quindi erano tut tutti quanti insieme, no. Quindi questa cosa forse sì, mi ha colpito anche, perché io mo io mi immaginavo, no, tu quando inizi, appunto, a vede un film del genere, no, te ne aspetti 1, non tutti. E invece no. <chuckles>
Mh-mh. Sì. Sì, sì. Certo. Mh-mh. No. No. Ah-ah. Sì. E certo, certo, certo, un colpevole e ba No, quindi era tutta un po' una congiura alla fine, sì.
Esatto, e infatti poi ci s c'è questo povero investigatore, no, che fa la tipo la trottola perché prova a capire, segue gli indizi, no?
Mh-mh. Ah-ah. Sì, sì, sì, sì.
Quelli che l'aiutano pure, no, lo prendono pure in giro perché pensano, no: "Lo aiutiamo, gli facciamo vedere", e invece no, erano tutti quanti no, mi ha colpito anche quello, devo dirti la verità. Ma è que è quello che sorprende in un film, no, i film più belli sono quelli che hanno il finale inaspettato, non per forza il lieto fine, no, che devono finì per forza bene, anche se poi lo sai pure tu, sei consapevole, no, io almeno sono consapevole, che se il film finisce male, poi ci rimango male pure io, però ecco, forse è quello anche il bello di un film. Ad esempio un altro film, è L'ultima volta dove siamo stati bambini, non so se l'hai visto.
Mh-mh. Sì. Eh, vedi sì. Mh-mh. Sì. Brava è vero, sì. Sì. Sì. Eh, certo, certo. Sì, sì, si è vero. Mh-mh. No, aspetta, ehm, è di un regista italiano? Sì?